Ne? Also
Ja, ich weiß ich weiß halt nicht, weil ich kann mir auch nicht vorstell also, hm, die die haben mir halt zurückgeschrieben, ähm, dass die n mir noch nicht direkt sagen können, inwieweit das anerkannt wird und so. Weil in den USA hast du ja trotzdem du hast ja nur 1 Fach und dein Bachelor dauert 4 Jahre. In Deutschland hast du ja 2 Ja äh, 2 Fächer und dein Bachelor dauert 3 Jahre. Aber der Master in den USA dauert nur 1 Jahr, in Deutschland dauert er 2 Jahre. Also du kommst trotzdem auf 5 Jahre raus. Deswegen, ja..
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Ja, richtig. Mhm. Ja, genau, richtig. Richtig. Ne, aber ich glaube, das ist schon also du, es gibt ganz viele Deutsche, die hierher gekommen sind und und also da mach dich mal da nicht verrückt. Das wird klappen, ne? Ja, na klar. Schönen Tag, ne? Jo, danke. Tschüss. Tschau, tschau.
Mhm. Ja, ja, danke auf jeden Fall für die aufmunternden Worte. Danke, dir auch. Tschüss.